हाँ, तो कबाब पराठे होते हैं, तो वो कबाब पराठे जो हैं, वो 56 मसालों से मिलकर बनाए जाते हैं। वो 56 मसाले आज तक किसी को नहीं पता हैं कि वो कौन-से मसाले होते हैं, तो तो बहुत साल पहले की बात है
जी। जी, जी। हाँ। हाँ, वो मसाले तो वो दिखते नहीं उतना
हाँ, 100 डेढ़ साल पहले की बात है कि जब भी कभी किसी उ बच्चे का तबीयत ख़राब है, पेट ख़राब है, तो डॉक्टर अपने पर्चे पे लिख के देते हैं कि टुंडी का खाली स कबाब खा लीजिए, मतलब खाली कबाब खा लीजिए, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मसाले डाले जाते थे कबाब में भी कि लोगों का पेट दुरुस्त हो जाए, बात हो सके, तो ये तो चीज़ें हुआ करती थी पहले समय में, अच्छे मसाले थे।
नहीं बोलते। जी हाँ। जी, जी। जी हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि वो मसाले उतने अच्छ अच्छे जी हाँ। वो मसालों में इतनी स्वाद रहती थी ना स्वाद है ना इसलिए वो पेट का दर्द भी ठु ठीक हो जाए क्योंकि अ, वो असली वाले मसाले भी रहते हैं ना, अच्छे वाले, असली वाले जैसे कि जीरा पाउडर, अ, धनिया पाउडर। जी हाँ, वो सब भी मसाले अ, खुद घर पे बना के डालते हैं ना, उससे जो बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है, उसका अ, अम, तो पेट ख़राब रह तो भी वो मसालेदार खाकर ठीक हो जाएगा, जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके घर पे मेहमान आए हुए हों आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके घर मेहमान आए हुए हों और आपने कुछ नया बनाने की कोशिश करी बट आपका व्यंजन वो बन नहीं पाया, तो आपने कोई मज़ाकिया किस्सा हो या फिर आपके मेहमानों ने या फिर आपके मज़ाक किया हो?
हाँ। जी हाँ, ये तो हुआ है, मेरे घर पे मुझको हुआ है। जी हाँ। मैंने पूरनपोली बनाने के लिए बहुत कोशिश की अ, मगर जब मेहमान आए थे, जब बनाने की कोशिश वो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि
अच्छा। हाँ।
जी अ, उतना अ, पूरनपोली को तो बहुत ही थोड़ा म डालते हैं ना सब कुछ इंग्रीडिएंट्स वो डालते हैं ना वो थोड़ा बिगड़ गई। वो ही पूरनपोली का मसाला लेके उसमें अ, पूरी जैसा बना दिया। वो बन जल्दी अइसे ही करके हाँ, दूसरा अ अ, दूसरी रेसपी बना दिया क्योंकि अब मेहमान भी आए थे। गुझिया गुझिया टाइप बना दिया मैंने <chuckles> क्योंकि मेहमान भी आए थे। मैं ही बनाती पूरनपोली और वो वैसा नहीं वो बिगड़ गया इसलिए जल्दी स जल्द से जल्द गुझिया टाइप बना दिया। जी हाँ, हाँ, ऐसा होस ऐसा हुआ है, मुझको अनुभव हुआ है। ऐसा टाइप का हुआ अनुभव हुआ है। जब मेहमान आ गए तो बिगड़ गया तो बहुत पिज़ जी।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे घर में भी यही होता है, हम भी ये बनाते हैं। हाँ। <clears throat> क्योंकि मैं तो लड़का हूँ और मुझे तो बचपन से बनाने की आदत भी नहीं रही है और तो मुझे बनाने की आदत नहीं रही है बट मैंने बहुत ही जब मैं बाहर रहने लगा अकेले पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में दूसरे शहर में, तब मैंने जाना कि खाना बनाना कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए और कैसे आपको अलग-अलग चीज़ें बनानी आनी चाहिए बचपन से ही, तो हम ये बोल देते हैं कि नहीं ये तो और औरतों का काम है, ये तो लड़कियों का काम है बट ये काम किसी का नहीं है, भूख सबको लगती है भूख सबको लगती है तो सबको काम करना भी आना चाहिए, तो बहुत टाइम तक बाद बाहर रहते-रहते मुझे समझ में आया
अ, जी, जी, हाँ। जी। जी हाँ। जी हाँ, ये तो है। हाँ, बचपन से हाँ। हाँ, हाँ। ए हाँ। आजकल तो एक आ जी हाँ।